Đúng, đúng nha, ê, ấn tượng luôn á nha, thiệt, nhiều khi đi ra karaoke mở ừm.
Yeah, ờ, giống như là, họ họ thoát ra họ thoát ra khỏi chính họ đó, tui thấy vậy á, khi mà họ che cái mặt họ lại đúng rồi, và họ, ờ, thoát, ưm, giống, gọi là, ừm, thoát xác luôn, <chuckles> họ feel theo cái, a, bài hát á, nó làm cho mình ấn tượng lắm, cái chương trình đó tôi tôi thích, tôi thích cái chương trình đó lắm. Ờ, ừm. Ờ. Ừ, và sau này, ừ, cái mùa 2 hổng hay bằng, nhưng mà, à, thôi cũng được, chấp nhận đi. <laughs> Ờ.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi, hoặc là tìm được. Ừm, ừm. Ừ. Đúng rồi. Xử lý rất hay, đúng rồi, thì cũng nói như là mùa đầu tiên vẫn ô kê hơn, tui vẫn thấy như vậy. Ừm, nhưng mà cũng hay, ừm. Đúng rồi. Ờ, thì bây giờ cũng hay có mấy chương trình như Anh trai "say hi" đồ nè. Ờ, đó, nhiều lắm. Nói chung là âm nhạc thì
Ờ, đúng rồi, đúng rồi, ừm, mà tôi thấy âm nhạc thay đổi cuộc sống dữ lắm, đúng hông? à há. Hôm nay rất là vui luôn á, được nói chuyện với bà hợp cạ ghê. Không ngờ tui với bà cũng ních nhạc ha, thích ca hát, ừ.
Ừm, đúng rồi, chính xác. Ừm hứm. <laughs> Tui cũng vậy, rất là vui. Ừm, đúng rồi, ừm, cám ơn bà đã chia sẻ cho tui những cái rất là hay về âm nhạc ha. Ờ, bye bye. Ừm.
Cám ơn bà, à há, chúc bà một ngày vui vẻ nha, cám ơn bà nhiều nha, bye bye bà ha.